ช่วงนี้อะนะครับ ก็รู้สึกแบบว่าเหมือนน้อยใจตัวเองนิดหนึ่งอะนะครับ ก็คือเหมือนเรา เอ่อ มีงานอดิเรกที่เราชอบมาก ๆ เลยนะครับ ก็คือการถ่ายรูปเนาะ จะเป็นคนแบบว่าแนวหัวศิลปิน อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าพอดีด้วยงานประจำที่เราทำอะ มันก็เรียกได้ว่า ตรงข้ามเลยนะครับ ต้องดูแลลูกค้า ต้องแบบว่า เอ่อ ดูรายการสินค้าต่าง ๆ คืองานเรียกได้ว่าค่อนข้างเครียดเลย แล้วทีเนี้ยครับ พอเลิกงานปุ๊บ! จะไปทำกิจกรรมที่เราชอบคือการถ่ายรูปเนี่ย มันเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อะครับ มันเหมือนแบบว่า มันเหมือนแบบว่าตัวตนของศิลปินมันยังไม่เข้าร่างเรานะครับ มันยังเครียดเรื่องงานอยู่เลย บางทีนะครับก็ เอ่อ เลิกงานแล้ว ลูกค้าก็โทรมาขณะที่เรากำลังจะตั้งกล้องเริ่มถ่ายรูป อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกเครียดเลยอะครับว่าเรา เหมือนเราปรับอารมณ์ไม่ได้อะ อืม
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อือฮึ อือฮึ ๆ ค่ะ ๆ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ แล้วปกติแล้วอะค่ะ ทำงานประจำเนี่ย ทำ ทำกี่วันอะคะ? ทำ 5 วัน หรือว่าทำทั้ง ทำไม่เป็นเวลา
อ๋อ เรียกได้ว่าทำ 6 วัน 6 วันต่อสัปดาห์เลยนะครับ ก็ แปดโมงเช้า ถึง 17:00 เลยครับ เป็นพนักงานออฟฟิศปกติเนี่ยแหละ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา แล้วก็หยุดแค่วันเดียวเองเหรอคะ?
โอ้โฮ ใช่ ครับ หยุดแค่วันเดียว ก็เลยแบบว่า เอ่อ จำเป็นจะต้องแบบว่า คือ คือจริง ๆ พอถ่ายรูปเนาะ หยุดวันเดียวไม่ รู้สึกไม่พอไงครับ ก็เลยคิดว่า หลังเลิกงานเรา ก็พอมีเวลาว่าง พระอาทิตย์ก็ ก ตกดินกำลังสวยเลย 5 โมงอย่างเงี้ย เราก็อยากจะไปถ่ายรูป แต่ว่าอารมณ์มันไม่ได้สิครับ มันเครียดเรื่องงานไง อืม
เออ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ ไม่พอเนาะ อืม ค่ะ อ๋อ ห้า โมงใช่ไหมคะ? อืม ปก ปกติแล้วค่ะ เราชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดิน อย่างเงี้ยค่ะ เราไปถ่ายที่ไหนอะคะ? แถวไหนอะคะ? อันนี้อยู่ อยู่ในกรุงเทพเปล่าคะเนี่ย?
อา อยู่ต่างจังหวัดครับ ก็อยู่เพชรบูรณ์นะครับ ใช่ เรียกได้ว่ามีภูเขาล้อมรอบเลย เราก็เลยรู้สึกว่า พระอาทิตย์ตกดินที่เนี่ย แล้วก็พร้อม พร้อมกับทุ่งข้าวสีเขียว ๆ สวยงามมากเลยครับ อืม
อ๋อ อยู่ต่างจังหวัด อืม สวยเลย ค่ะ ๆ อืม อืม อ๋อ เราก็ชอบถ่ายรูปวิว ถ่ายรูป อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
โอ้โฮ ที่สุดเลยอะครับ อืม
อา ค่ะ แล้ว ม พอ พออารมณ์มันไม่ได้เนาะ คือ คืออยากจะแนะนำ อย่างงี้เนาะ เรา พระอาทิตย์ตกดินเนี่ย ตอนเนี้ยที่นู่นมันอยู่ประมาณเท่าไรคะ? 6 โมงถึง 19:00 ประมาณนี้เปล่าคะ หรือว่ามันตกเร็วกว่านั้น?

ใช่ครับ ใช่ คือ คือ เอ่อ เหมือน เหมือนเราเป็นคนชอบ ชอบภาพแนววิว ชอบแบบว่าภาพย้อนแสงพระอาทิตย์ตกดินเนาะ เราก็จะรู้เลยนะครับว่า ในเมืองที่เราอยู่ในเพชรบูรณ์เนี่ยมุมไหนตรงไหนมันสวย แล้วก็ต้อง เอ่อ ไปแบบว่าประมาณกี่โมงแบบเนี้ยอะครับ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อือ อือฮึ ๆ อืม แนะนำอย่างงี้เลยค่ะ ก็คือรีบ รีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเนาะ แล้วก็ปิดการแจ้งเตือนเลย ปิดการแจ้งเตือนเมล มือถืออะไรไว้ตั้งแต่หลังเลิกงานเลย ใช่ไหมคะ ปิดไว้แค่สัก 1-2 ชั่วโมงก็ได้ ตอนที่เราไปถ่ายรูปเนาะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวล แล้วในระหว่างที่เราจะเดินทางไปถ่ายรูป อย่างเงี้ย ก็ ก็ดื่มน้ำดื่มอะไรให้สบายใจ ทำใจไปด้วยเพราะว่า บอก เห็นบอกว่ามันยังอารมณ์มันยังไม่มาเนาะ เพราะถ้าเกิดมีอะไรรบกวนใช่ไหมคะ? เออ ก็อยากจะแนะนำให้แบบว่า ปิดการแจ้งเตือนไว้ก่อนเลยค่ะ ก็เหมือนเราไปพักทานอาหาร พัก ทานอาหารตอนเย็น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คงแบบว่าไม่เป็นไรหรอกประมาณแค่ 1-2 ชั่วโมง แล้ว ม ก็หลังเลิกงานด้วยใช่ไหมคะ? ไม่น่า ไม่น่าจะมีคนแบบโทรตาม หรืออาจจะมีคนโทรตามก็ได้ แต่ว่าเราไม่ได้ยินไง เราปิด เสียงแจ้งเตือนไว้ อืม ค่ะ
อา โอ้ ครับ อา ครับ อา <chuckles> ใช่ครับ ใช่ ครับ อืม อา โอเค เลยครับ อุ๊ย! แต่ว่าพอพี่แนะนำอย่างงี้ก็รู้สึกว่า โอเคเลยนะครับ รู้สึกว่า คือที่ผ่านมาอะเป็นคนเหมือนแบบอินไงครับ ก็คือที่ทำงาน อยู่ที่ทำงานจะต้องเปิดมือถือตลอดเนาะ ต้องเปิดเสียงด้วย อะไรแบบเนี้ย มันก็เลยแบบว่า เรา เรา เออ พอมานึกจริง ๆ อ้าว! เลิกงานเราก็ไม่เคยมีแบบช่วงเวลาที่เหมือนจะแบบปิดเสียง แล้วก็สงบได้อยู่กับตัวเองจริง ๆ อะนะครับ เพราะว่าจำได้เลยนะ ขนาดว่าตั้งใจจะไปถ่ายรูป ใช่ไหมครับ? ช่วงที่กำลังขับรถไปหลังโลก เลิกงานเนี่ย ติดไฟแดง ก็ยังต้องตอบไลน์ที่ทำงาน อ เลยอย่างเงี้ยครับ เออ แต่ว่าจริง ๆ เลย
ค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อือฮึ อา <laughs> เพราะว่ามันมีเสียงแจ้งเตือนใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ ใช่ เออ เราก็ไม่เคยนึกถึงจุดนี้เลยนะครับ แต่อย่างเงี้ย ก็แอบกังวลนิดหนึ่งอะนะครับ ถ้าสมมติว่า เอ่อ เป็นเสียงแจ้งเตือนเราแล้ว แล้วแบบถ้าเราปิดไปแบบเนี้ย ถ้าเกิดเป็น <smacks lips> หัวหน้า อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาจะมองว่าเราแบบไม่ดีไหมอะครับ? ถ้าเราไม่อ่านไลน์เขา ไม่ตอบไลน์เขาเงี้ย ค่อนข้างกังวลเหมือนกันนะครับ หรือว่าจริง ๆ แล้วเราสามารถทำได้เลยอะครับ?
อา อา ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือ